Hmm, ada dong, pastinya. <clears throat> Jadi, aku tuh, hobi banget sama yang namanya otomotif. Mau kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4, dua-duanya aku suka, gitu.
Apa tuh? Oh, ngapain tuh? Oh, itu, eee, ngoleksi posternya kah, atau ngapain doang nih?
Heeh. Oh, enggak, bukan, bukan poster. Lebih ke barangnya, ke bendanya, ya, motor dan mobil. Jadi gini sih, ceritanya, <clears throat> awalnya tuh, aku memang, e suka ngoprek gitu ya, pada dasarnya emang suka ngoprek, gitu ya. Bongkar pasang kalau jaman dulu jaman sekolah ya, cuma bongkar aja tapi enggak bisa pasang. Nah, cuma udah udah udah kerja dan udah bisap bisa cari uang sendiri, gitu ya, punya uang ya, bisa bongkar, eee, pasangnya sama orang lain, gitu. Tetep sih, enggak bisa bong enggak bisa pasang, cuma bisa bongkar gitu.
<laughs> Ah, oh. Heeh, heeh. Heeh. Oh. Enggak bisa masang ya. Oh, mungkin kamu ini ya sangat terbiasa sewaktu kecil dulu pengen ngoprek tapi dibilang belum ada dana, enggak boleh ngoprek gitu ya. <chuckles> Eee, jadi sekarang ada mhm, ah.
Iya, jadi <coughs> ba Betul, betul. Kalau dulu kan, dananya dana pelajar tuh. Heeh, dana pelajar, jadi ya cuma hanya sebatas <tsk> gitu-gitu aja sih, enggak terlalu, apa, eee, jauh da jauh dalam, gitu ya, ngopreknya. Nah, <clears throat> jadi berawal dari situ.
Oke, tapi kamu punyanya kendaraan apa? Mhm.
Dua-duanya sih, Kak, jadi aku punya motor juga punya mobil juga sih dua-duanya, gitu.